Mhmm. Ho capito ho capito. Quindi, insomma, c'è stato effettivamente un bel periodo di mezzo prima che tu iniziassi ad usarlo. E pensi che questa attesa nell'usare il telefono in qualche modo quando poi hai iniziato ad usarlo, ti abbia portato dei benefici? Magari più consapevolezza? O dici che ina inevitabilmente anche tu c hai avuto quei periodi in cui sei ricaduto nella dipendenza?
Mh-mh. Allora, uhm, beh, sicuramente quando quando ero piccolo e penso di non essere stato l'unico comunque col fatto che, ehm, c'erano magari momenti di noia poi si si, eh, diciamo riempivano questi momenti con, ehm, la creatività, un disegno ad esempio, no, giocare coi lego, non so qualcosa del genere.
Sì. Mh. Mh-mh. Okay, quindi ah, certo, quindi ce n'erano di attività tra cui scegliere, dici. Mh-mh. Sì.
Esatto. E mentre al giorno d'oggi invece c'è un po', uhm, la questione che, mh, quasi non n non esiste più la noia perché appena c'è un quel momento, quella ehm, di di noia come dire, eh, si prende subito il telefono in mano per quanto riguarda i bambini e i giovani. Mentre se devo pensare invece a u u un'età un po' più, ehm, diciamo, non matura però comunque di adolescenza, no, sicuramente mi era capitato poi di, ehm, utilizzare un po' troppo, ehm, il telefono, i social, no, e quindi di distrarmi facilmente, ecco.
Mh-mh. Sì. Ah, certo, cerca di riempirlo in quel modo. Ho capito, capito Mh-mh. Sì. Okay. Sì. Mh-mh. Certo, certo, che poi quello in realtà è anche abbastanza normale perché in periodo adolescenziale è molto facile guardarsi attorno e vedere che la maggior parte dei ragazzi fa la stessa cosa e quindi inevitabilmente, ecco, si finisce per ricadere in quei meccanismi. Ma allora tornando sulla questione dei bambini, sai. C'è un po' questo dibattito sul fatto che se sia meglio levare i gli schermi in questo mo in questo senso, smartphone ecco, per lo più, quindi non televisione, fino ad una certa età, oppure sì dare gli schermi perché eventualmente potrebbero anche aiutare a conoscere diverse cose, ma cercare di mettere più che altro dei paletti. Cioè, tu quale metodo pensi sarebbe meglio adottare in questi casi?
Mh-mh. Vero. Mh-mh. Mh-mh.

Beh, ehm, devo dire che s spesso mi capita di vedere, no, ehm, i bambini ehm, che sono ancora co come dire nella nel passeggino che hanno già il telefono in mano, no, quindi, mi sembra diciamo una situazione un po' un po' problematica, più che altro perché, ehm, sembra che molti dei genitori, ehm, insomma li lascino fare e quindi, ehm, non appena cominciano a piang esatto. Quindi non appena cominciano a piangere i bambini, eh per farli smettere, gli danno il telefono e così si si intrattengono in questo modo i bambini. Il che, mhmm, cioè può essere un problema insomma crescendo perché eh, magari non non fanno esperienze variegate, no, come invece si facevano fino anche a qualche qualche tempo fa, ecco, non troppo in là.
Sì. Eh eh purtroppo sì. Mh-mh. Mh. Certo, c'è una s certa negligenza. Mh-mh. <chuckles> Eh certo, certo. Mh-mh. Assolutamente, assolutamente. Insomma, quindi tu dici che guardandoti attorno vedi molto spesso l'indifferenza dei genitori che, semplicemente per non far sentire piangere un bambino, molto spesso gli cacciano in mano, ecco, il il dispositivo, no, semplicemente per superarla. E allora ti chiedo, perché comunque immagino che tu avrai notato anche una differenza, no, tra quando eri bambino tu e quando e rispetto ai bambini di adesso banalmente. Tu tu come come ti vivevi? Lo lo schermo è qualcosa a cui ti sei mai affacciato da piccolo? Non lo so.
Mh. Eh, sì. Sì. Allora, ehm ecco, qui bisogna anche fare effettivamente una differenza tra tra schermi e schermi, no, perché se prendiamo lo schermo di un dispositivo come uno smartphone, allora lì ti direi: "Mh, è un po' problematico". Però poi se se prendo invece in considerazione lo schermo della TV, no, quando io ero piccolo guardavo magari le le videocassette, non so, della Disney, co cose per passare il tempo magari nel nel fine settimana, allora lì chiaramente era un un tutta un'altra esperienza, no, per cui ehm, al di là di
Eh certo. Mh. Okay. Ah beh certo, quello comunque, sì. Mh-mh. Okay. Eh certo, certo. Beh comunque quello è un dispositivo che è in casa e che tutti usano, non era stato attribuito specificamente a te dici, quindi ecco in quel caso ecco c'era una differenza assolutamente da da sottolineare. Mh-mh.
Esatto, esattamente. E quindi, mhmm, sicuramente quando io ero piccolo perlomeno gli gli schermi c'erano, perché comunque sono cresciuto guardando i cartoni animati e tutto quanto, però ehm, ovviamente io il primo telefono l'ho avuto alle telefono mio proprio personale, l'ho avuto forse in seconda, prima seconda media.
Sì. Mh-mh. Sì.